อยากจะขอคำแนะนำนะคะ ช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่า เรามีปัญหากับแฟนค่อนข้างที่จะบ่อยมาก ๆ เลย คือจริง ๆ อะ เรามี มีลูกน้อยนะคะ แล้วเรารู้สึกว่าช่วงหลัง ๆ น่ะ แฟนน่ะเวลาเลิกงานเขาชอบที่แบบ เขาเรียกว่า ปลีกตัวออก แล้วก็ไม่ชอบแบบมาเลี้ยงลูกช่วยเราเงี้ยค่ะ มีเหตุการณ์หนึ่งล่าสุดเลย เรารู้สึกว่า อ่า เขากลับบ้าน คือ เขาเลิกงานมาค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยค่ะ ช่วงประมาณสักบ่าย 3 นี่แหละที่เขาไม่มีงาน แล้วเขาก็กลับมา แต่เขาก็จะไปอยู่ที่บ้านสวน โดยที่เขาไม่เข้ามาบ้านเลย ไม่เข้ามาบ้านอะ เขาเรียกว่าบ้านที่เรากับลูกอยู่ เขาก็จะอยู่บ้านสวน แล้วก็จะแบบ เหมือนแบบ เป็นการแบบกันตัวเองออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะนั่งอยู่บ้านสวน นั่งฟังเพลงอะไรของเขา แล้วก็ ทำกิจกรรมอะไรของเขาอยู่ตรงนั้น แล้วเราก็โทรตาม โทรนู่นนี่นั่น เขาบอกว่า "เดี๋ยวกลับ ๆ ๆ" กลายเป็นว่าเดี๋ยวกลับ คำว่า "เดี๋ยวกลับ" เนี้ยดึกดื่น ไม่ยอมกลับมาสักที มันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไง เราพูดบ่อย ๆ เราก็เหนื่อย เงี้ยค่ะ
อือฮึ อะ อะฮะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ อื้อฮือ อันนี้เข้าใจเลยค่ะ
พอจะมีคำแนะนำดี ๆ ไหมคะ?
อืม เข้าใจเลยเนาะ การที่เราต้องพูดระบายหรือว่าอะไร พูดอะไรซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เนี่ย อาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยได้ เครียดได้นะคะ อันนี้เข้าใจมาก ๆ เลย ก่อนอื่นก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ก่อนเลยแล้วกันนะคะ งั้นขอถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ คือสถานะตอนนี้ คือคุณแม่ทำงานอยู่ที่บ้าน หรือว่าคุณแม่แบบว่า เอ่อ ใช้เวลาทั้งวันเป็น เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยหรือเปล่าคะ?
จริง ๆ แล้ว เอ่อ ทั้งทำงานด้วย แล้วก็เป็นแม่บ้านด้วย เนื่องจากว่ามีคุณยายช่วยเลี้ยงด้วย เงี้ยค่ะ เราก็เหมือนแบบ ถ้าเราแบบ เอ่อ ช่วงไหนไม่มีลูกค้า อะไรเงี้ย เราก็จะกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาช่วยยายเลี้ยงลูก เงี้ยค่ะ หรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าลูกค้าเยอะที่ร้าน เราก็รีบแบบกลับไปช่วยเด็กที่ร้านค่ะ มันก็เหมือนแบบเปลี่ยนผลัดกัน
อ๋อ อืม ๆ อา ค่ะ อืม ค่ะ แล้วที่ร้านนี่คือทำที่เดียวกับคุณสามีหรือเปล่าคะ? หรือว่าคุณสามีทำงานที่อื่น หรือต่างออกไป?
ใช่ ทำที่เดียวกันค่ะ เราเหมือนแบบทำธุรกิจด้วยกัน เขาก็จะรับผิดชอบในการแบบดูแลลูกค้าหลัง บริการหลังการขาย เราก็จะอยู่ที่หน้าร้าน อย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือน อ่า แต่ละวันตื่นขึ้นก็วน loop ด้วยกัน แต่เพียงแค่ว่าเราอยากจะมีโมเมนต์ที่กลับมาแล้วมาเจอสามีช่วยเลี้ยงลูก ประมาณเนี้ยค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ ๆ อืม อืม ตอนนี้ลูกอายุเท่าไรแล้วคะ?
ลูกพึ่ง 2 ขวบเองค่ะ กำลังดื้อเลย
อืม กำลังน่ารักเลย 2 ขวบ อือฮึ แล้วแบบว่าเคยได้คุยกับคุณสามีแบบตรง ๆ ไหมคะว่า เกิดอะไรขึ้น ทำไมเขาถึงปลีกวิเวก หรือว่าปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแบบเนี้ยค่ะ?
อืม ค่ะ อ๋อ เรื่องนี้เราคุยค่อนข้างที่จะบ่อยมาก คือตั้งแต่ก่อนมีลูกอะ มัน เขาเรียกว่า เราก็รู้สึกว่า ม ชินเนาะ ไม่ ไม่ได้มีอะไร เขาก็ เออ เป็นเรื่องของเขา ส เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาได้ แต่พอหลังมีลูก เรารู้สึกว่าเขาทำแบบเดิมไม่ได้แล้วนะ เขาจะไปทำในลักษณะแบบนั้นไม่ได้ คือเราคุยกันตลอดเลยว่า "คุณกลับมาอะ คุณพักได้นะ พักได้แบบในระยะหนึ่ง พอถึงเวลาสักทุ่มหนึ่งอะ คุณควรที่จะกลับมาบ้านได้แล้ว คุณควรที่จะกลับมาเปลี่ยน เพื่อที่ให้เราได้ทานข้าวบ้าง อย่างเงี้ย เพื่อที่จะให้เราแบบได้มีเวลาส่วนตัวของเราบ้างได้ไหม?" เขาก็ "โอเค รับทราบ" เขาจะทำอยู่แบบเนี้ย คือเขาก็จะรับทราบ ทำอยู่แค่ 3 วัน 2-3 วัน หลังจากนั้นก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะค่ะ เราก็รู้สึกว่า อุ๊ย เราเหนื่อยจังเลยอะ เราไม่อยากจะพูดอะไรแบบนี้อีกแล้วอะ เรารู้สึกว่าแบบ ยิ่งเราพูด ก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่า ก็เหมือนแบบอารมณ์เราเดือดขึ้น เหมือนแบบไม่อยากจะเจอหน้าแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนความสัมพันธ์เริ่มที่จะ เรียกว่า เริ่มที่จะแบบ <sighs> ใช่ค่ะ ระหองระแหง
อ๋อ อืม อะฮะ อืม ๆ อืม ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ เข้าใจ อืม ระหองระแหงไหม? อืม อืม ๆ ๆ
เจอกันก็ต้องแบบทะเลาะกันตลอด เรื่องเรื่องเดียวด้วยนะคะ แบบไม่ได้แบบ ไม่ได้มีเรื่องอื่นเลย ก็เรื่องเนี้ยเลยค่ะ
ค่ะ ก็ อืม <tsk> ก็คือแบบว่าปกติเขาก็จะแยกตัวอยู่อย่างนี้ตลอดอยู่แล้ว ก่อนที่จะมีลูกด้วยซ้ำใช่ไหมคะ? คือพอกลับมาแล้ว ก็คือแยกไปอยู่บ้านสวนอย่างนี้ ก็คือชิลอยู่คนเดียวแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ คือตอนนั้นเราก็เข้าใจเนาะ เพราะว่าเราไม่มีลูก ไม่มีแบบ ไม่ได้ เขาเรียกว่า ไม่ได้มีคนที่ต้อง ต้องมาแบบให้คิดถึง แต่พอหลังมีลูก เราก็แบบ เราก็บอกเลยนะว่า "ถ้าหลังเราคลอดลูก คุณทำพฤติกรรมแบบเดิมไม่ได้แล้วนะ คุณต้องเปลี่ยนนะ" เขาก็เข้าใจนะ แต่ก็ยังแบบเป็นเหมือนเดิม มันก็เลยกลายเป็นว่า แบบ "ฉันก็เลี้ยงลูกของฉัน คนเดียวได้นะ ไม่จำเป็น ว่าต้องแบบมี" ก็เลยทำให้เราต้องมาคิดแบบเนี้ย
อ๋อ อา ๆ อะฮะ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม
เลยกลายเป็นแบบอารมณ์ ที่รู้สึกตัวเองเก็บกดมาก ๆ เลย
ค่ะ อืม ตอนที่คุยกับเขาอะค่ะ คือเรานั่งจับเข่าคุยกันปรึกษาหารือ กันดี ๆ หรือว่าเป็นช่วงที่แบบว่าอารมณ์กำลังขึ้นเลยหรือเปล่า? กำลังแบบว่ามีอารมณ์ไหมตอนที่คุยกันน่ะค่ะ?
อืม โอ คุยทั้งในตอนที่อารมณ์ดีปกติ แล้วก็คุยทั้งตอนที่อารมณ์เดือด ๆ เนี่ยค่ะ เขาเรียกว่า ทั้งสถะ ทั้งรูปแบบ 2 สถานการณ์ เราก็ยังรู้สึกว่า เฮ้ย! ทำไมเขาไม่ปรับตัวให้ ให้แบบให้เข้ากับ อ่า ครอบครัวในสถานการณ์ ณ ปัจจุบันเลย ยัง ทำไมต้องทำตัวเหมือนเดิม อย่างเงี้ยค่ะ มันเลยกลายเป็นว่า "ฉันจะเอายังไงต่อ? ฉันจะเดินหน้าต่อดีไหม? หรือว่า หรือว่าเราจะลองห่างกันดู ดูก่อนดีไหม?" เพื่อที่จะให้ต่างคนต่างลองปรับตัวกันใหม่
อ๋อ โอเค ๆ อืม ค่ะ ๆ อืม เขาให้เหตุผลไหมคะว่า ทำไมเขาถึง ถึงยังทำแบบนั้น หรือว่าทำไม่ได้อย่างที่เราขออะค่ะ?
มันก็เลยเป็น เป็นตึก คือเหตุผลของเขา เราก็รู้สึกว่า เขาก็บอกว่า นี่ "ขอไปคุยกับลูกค้า ขอแบบมีเวลาส่วนตัว" นู้น เขาจะ เอาแบบเรื่องงานมาอ้าง "ต้องการพื้นที่เงียบ ๆ ต้องการนู่นนี่นั่น" เราก็รู้สึกว่า ตอนแรก ๆ เรารับได้นะคะ เราฟังแล้วเรารู้สึกดี แต่พอช่วงหลัง ๆ เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้ว คุณพูด คุณพูด คุณพูดแบบเนี้ยมาบ่อยมาก เรารู้สึกว่า คุณพูดดีเกินไป มันไม่ใช่แล้ว เท่าที่เราดูกล้องวงจรปิดน่ะ คุณไม่ได้คุยกับลูกค้า คุณไม่ได้ทำอะไรเลย คุณแค่แบบไปชิล ๆ ไปนั่งดริงก์ของคุณคนเดียว อะไรเงี้ย มันเหมือนแบบคนที่เป็น introvert อะค่ะ ที่แบบ กันตัวเอง ออกจากโลก ภายนอก แล้วไปอยู่คนเดียว เราก็เลย อืม เราไม่โอเค
อ๋อ อะฮะ อืม อืม อืม ค่ะ อะฮะ อืม เคยทะ แต่คือเขาปฏิเสธใช่ไหมว่า ไม่ได้อยากจะเป็น introvert ไม่อยากจะอยู่คนเดียว แต่คือเขาบอก เออ ไปคุยลูกค้าใช่ไหม? ป ก็เลยไม่เคยให้เหตุผล เพราะ ทำไมอยากอยู่คนเดียว อยาก อะไรอย่างงี้ ไม่ได้ ไม่ได้ให้เหตุผลแบบนั้นใช่ไหมคะ?
อา อืม ใช่ค่ะ ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรแบบนั้นเลย แต่เราก็ เราก็รู้แหละว่า คนประเภทนี้แบบเขาเรียกว่า ลักษณะแบบเนี้ย คือ น่าจะเป็นแบบ พวกที่แบบ ไม่อยากอยู่กับสังคม ไม่อยากอยู่กับความวุ่นวายอะไร เราก็ ใจหนึ่งเราก็เข้าใจนะ เพราะว่าเราพยายามมอง มองในด้านดีของ เขา แต่อีกใจหนึ่งเราก็รู้สึก "ไม่ได้ ฉันเหนื่อย ฉันเหนื่อยมาก ๆ เลย ฉันอยากจะพักผ่อน" มันเหมือนแบบตีกันในความรู้สึก
อืม ๆ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ๆ เออ งั้น งั้นที่คุณเคยคุยกับเขานี่ คือเรา คือบอกว่า ขอให้เขากลับมาแบบว่า อะ ทุ่มหนึ่งกลับมาอย่างงี้ หรือว่าให้ขอบเขตอย่างชัดเจนไหม? หรือว่า ภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ย อะ อาทิตย์หนึ่งฉันขอ 2 วัน หรือ 3 วันเนี่ย เธอทำได้ไหมแบบนี้ เคย เคยให้แบบเฉพาะเจาะจงไหมคะ?
อืม ไม่เคยเลยค่ะ เรา คือตอนที่เราคุยกัน เราตั้งไว้เลยว่า "ทุกวันที่คุณกลับมา กลับมาจากทำงาน เราขอได้ไหมว่า คุณอยู่คนเดียวได้ แต่หลังจากทุ่มหนึ่งอะ ให้คุณกลับมาอยู่กับลูก" เพราะว่าลูกเขาก็เรียก เรียกหา เรียกหาพ่อ อย่างเงี้ยค่ะ คือเวลาที่เราโทรหาเราวิดีโอคอล แล้วก็โทร" ปาปี๊อยู่ไหน" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เรียก เขาก็เรียกหาพ่อเขา พอวางสายเขาก็เรียกหาเขาอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่า โอ้ ขนาดลูกยังถามหา คือเขาต้องการเวลาจากคุณ แต่ว่าทำไมคุณแบบไม่มีเวลาให้เขา คุณไม่ยอมเอาเวลาตรงนั้นน่ะ มาอยู่กับลูกในช่วงที่ เขาต้องการที่จะเล่นเนี่ย คุณกลับมาก็ตอนที่เขานอนแล้ว
อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อือ ๆ ๆ ค่ะ อืม ๆ
แล้วก็เลยกลายเป็นว่า เออ เดี๋ยว ลูกจะจำหน้าพ่อไม่ได้แล้วหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม คือเวลาเฉพาะที่แบบว่าคุณพ่อกับคุณลูกจะเจอกัน เฉพาะหลังเลิกงานเหรอคะ หรือมันมีเวลาอื่นได้ไหม?
เวลาเช้า ตอนเช้าก็ก่อนที่จะ เขาเรียกว่าก่อนที่ เอ่อ เขาจะไปทำงานเงี้ยค่ะ ก็จะมีเวลาเล่นอุ้มนู่นนี่นั่น เราก็รู้สึกว่า เออ เขาก็เล่นกับลูกดีปกติ มีการหยอกล้อพาลูกแบบขับรถเล่น เดินเที่ยวพาชมนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ เออ โอเค อยาก อยากให้เป็นแบบเนี้ย เพื่อที่ลูกจะได้อารมณ์ดี เออ อย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนแบบให้เขาแบบพัฒนาการสมวัยจะได้ครบทั้งพ่อแม่ลูกในตอนเย็นด้วย
เป็นยังไงบ้าง? อะฮะ เออ เออ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ เข้าใจ แต่ก็อาจจะต้อง เนาะ คุณพ่ออาจจะเป็น introvert อย่างที่คุณ คุณแม่พูดเหมือนกัน บางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเวลา หรืออาจจะต้องคุยกันเนาะ ถ้าคุณบอกว่าตอนเช้าเขาสามารถ เล่นกับลูกได้อย่างโอเค อย่างสบายใจ นี่แสดงว่าเขาสามารถทำได้เวลาที่ตื่นมา อะ อาการสดชื่นอย่างเงี้ยเขาทำได้ แต่พอหลังจากเลิกงาน ทุกสิ่งอย่างมันหนัก ๆ เขาต้องการอะไรที่แบบว่าปลีกวิเวก แล้วก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ย บางทีคุณแม่ลองเปลี่ยนได้ไหมคะว่า เออ ขอให้เขาเล่นตอนเช้าเยอะขึ้นหน่อย ยาวขึ้นหน่อย ไม่ต้องรีบไปทำงานอย่างเงี้ย เราพอจะเปลี่ยนตารางเวลาการเล่นกับลูกเป็นตอนเช้าได้ไหมเรื่องเนี้ย? พอตอนเย็น ถ้าคุณพ่อจะปลีกวิเวกนะ คือการขอทุกวันนี่อาจจะยากเนาะ เหมือนที่ว่าเขาอาจจะทำไม่ได้เลย ถ้าเขาทำไม่ได้ คุณแม่กับคุณพ่อก็ต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อย ๆ เดือย บางทีเราอาจจะแบบ เอ่อ ประนีประนอมได้ไหม? ขอเป็นแบบ เออ 3 วันต่อ ส อาทิตย์ หรือว่า 4 วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ย พอจะเป็นไปได้ไหมคะ?
อือ อืม ค่ะ อืม เออ อันนี้ยัง ยังไม่ได้คุยเลยค่ะ เดี๋ยวยังไงอาจจะลอง ลองเริ่มไปคุยกันก่อนว่า ถ้า จริง ๆ เราก็คาดหวังให้ทุกวันเนาะ แต่ตามที่คุณบอก ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็ขอสัก 3 วัน 2 วัน มันก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้น อาจจะไม่ทำให้เราพูดคำเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เหมือนกับแบบ จำเจ ไปแล้วเงี้ยค่ะ อืม เดี๋ยวจะลองปรับดูค่ะ ว่า ค่ะ อืม ใช่
อืม ๆ ๆ ค่ะ ๆ เนาะ ใช่ ๆ ถูกต้องค่ะ อืม ๆ เนาะ อย่างน้อยก็ สาม วันเนาะ ใช่ไหมคะ อะ อย่างน้อย 3 วัน คุณ คุณขอ "เราขอ 3 วันได้ไหม?" อย่างเงี้ย "ฉันก็จะได้มีเวลา 3 วันนี้ อะ ฉันอาจจะได้แบบพักผ่อนบ้าง เราขอ 3 วัน" ตั้งไว้เลยค่ะเนาะ เออ จันทร์ อาจจะเป็นอะไร จันทร์ พุธ ศุกร์ หรืออะไรจะ แล้วแต่ คือกำหนดวันให้เป็นกิจจะลักษณะเลยเนาะ แบบนี้เราจะได้แบบว่า อะ "วันนี้วันจันทร์นะพ่อ" อย่างเงี้ย เราก็ได้แบบเตือนแค่นี้ เราจะได้ไม่บอกทุกวันเนาะ แล้วก็ การที่อยากจะให้คุณพ่อเล่นกับคุณลูกเนาะ เปลี่ยนเป็นเล่นตอนเช้า ๆ เยอะ ๆ ขึ้นแล้วกันนะคะ แบบว่าคุณพ่อไม่ต้องรีบไปทำ งานเนาะ อาจจะเล่นตอนเช้า อย่างเงี้ย คือเวลาตื่นเช้ามาทุกคนกำลังสดชื่น กำลังอารมณ์ดี ไม่ ไม่มีเรื่องหนักก่อนเนาะ เพราะว่าตอนเย็นเนี่ย คุณพ่ออาจจะงานหนักแล้วเครียด อย่างเงี้ย ยิ่งเขาอาจจะเป็นคน introvert เวลาที่เขาเครียดเนี่ย เขาอาจจะแก้ปัญหาด้วยการปลีกวิเวกนะ ถึงแม้ว่าเขา อ อาจจะกลับมา มาอยู่กับลูก แต่เขาอาจจะไม่มีอารมณ์ที่จะเล่น หรือว่าอาจจะเล่นไม่สนุก ก็ยิ่งอาจจะเป็นปัญหากับคุณลูกกับคุณพ่อก็ได้เนาะ งั้นลอง ลองเปลี่ยนเป็นตอนเล่นเช้า ๆ ทุกวัน อย่างเงี้ย นะ ยาวนานขึ้นแบบเนี้ย พอจะโอเคไหมคะ?
อืม อือฮึ อืม อืม อืม อืม เดี๋ยว เดี๋ยวเราต้องไป ไปคิดดูก่อนค่ะว่ายังไง แต่จริง ๆ ที่ให้คำแนะนำมาเรารู้สึกว่า อืม มันก็ มันก็ใช้ได้นะคะว่า จริง ๆ อะ ดิฉันก็โฟกัส ณ ตอนเนี้ยที่เกิดปัญหา คือโฟกัสช่วงตอนเย็น เพราะเหมือนแบบเราคิด เราแค่คิดในมุมของเราฝ่ายเดียวว่า คุณมีเวลานะ คุณควรที่จะกลับมานู่นนี่นั่น แต่จริง ๆ อาจจะด้วย ด้วยที่คุณบอกแหละ เขาอาจจะไปเจอสถานการณ์ข้างนอกที่ตึงเครียด อาจจะเจอกับความวุ่นวาย แล้วไม่อยาก ไม่อยากเข้ามา เพื่อที่จะมาปะทะ หรือว่ามา มาใช้แรง แต่ยังไงเราจะลองเอาไปปรับกับตารางดูว่า อ่า เขาเรียกว่า ไปคุยกันให้ชัดเจนดีกว่าค่ะว่า "คุณสามารถให้เวลาตอนเช้าได้ไหม? แล้วตอนเย็นคุณจะทำอะไรก็ได้" เออ อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ อย่างน้อย ๆ แหละ
อืม ๆ อะฮะ ค่ะ ๆ ใช่ ใช่ ๆ อืม ใช่ค่ะ เนาะ อืม เนาะ ค่ะ เซต เซต เอ่อ เซตกฎให้แบบชัดเจนเลย ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเลย เราจะได้แบบว่า เออ เขาก็จะได้รู้ว่า เออ เขาต้องทำอะไรบ้าง เงี้ย ถ้าตอนเย็นทุกวันไม่ได้ เราขอ 2 วัน ขอ 3 วัน อะไรอย่างงี้เนาะ ประนีประนอมกันดูก่อนค่ะเนาะ ก่อนที่เราจะบอกว่า "อืม เธอจะไปก็ไป ฉันจะไปก็ไป" จริง ๆ ถ้าทำแบบนั้น ก็คือเจ็บทั้งคู่อะ จริง ๆ เราก็ไม่ค่อยสบายใจ ถ้าจะทำแบบนั้นเนาะ ยังไงก็หาทางประนีประนาม ก่อนเนาะ
อืม อืม อืม ใช่ ได้เลยค่ะ อุ๊ย! ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ รู้สึกว่ามีทางออกในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ ยังไงหวังว่า แบบครั้งหน้าจะได้แบบพูดคุย ขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ อ่า ความสัมพันธ์ในชีวิตอีกนะคะ ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ ยินดีเลยค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ทั้งคุณแม่ คุณพ่อ และก็คุณลูกเลยนะคะ
ยินดีเลยค่ะ ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ